Böylelikle, eee, evet o açlık ya da duygusal açlık kısmında, eee, bunları bir suyla, eee, işe başlayıp sonrasında zaten su otomatikman birazcık midemi dolduracak. Eee, iii, böyle olduğunda da hem kan şekerim de aslında toparlanabilir suyla beraber. Eee, ama, işte, o, hani, velev ki suyu içtim, geçmedi. <chuckles> Ya, bu bu çünkü çok büyük bir soru işareti ve, eee, o olabilecek de benim için, benim kendi yaşam tarzıma bakıyor iii, bakıyorum da yani su beni çok şey yapmaz. <chuckles> Eğri oturup doğru konuşalım. <chuckles> Hani
Tabii. Hı hı, anladım. Evet. Anlıyoru <chuckles> Eh, kesmez diyorsun. <chuckles> Anladım, tamam. O zaman senin şöyle bir şeye ihtiyacın var: Düzenli öğün. Yani, ıh
Evet, yani, hani, en azından düzenli öğün değil de gece mesela ben acıktığımda sağlıklı neler yapabilirim? Su içmeyi ve mesela kahve de çok tüketemem maalesef geceleri. Neler önerebilirsin bununla ilgili?
Hı hı. Hımm. Yani tabii bu süreçte b aslında tüm günün beslenmesi çok önemli oluyor. Hani belki de gün içerisinde zihinsel olarak da tatmin olmadığın için gece atıştırmalıklarına d zihnin seni yönlendiriyor da olabilir tabii. Hani, senin aslında düzenli öğün derken, hani, dengeli atıştırmalıklar ve porsiyon kontrolü olması gereken bir durumda olduğunu anlıyorum. Yani, tabii ki de gününü önceden planlamak, sağlıklı atıştırmalıkları hazır bulundurmak senin için çok önemli olacak tabii böyle bir süreçte. Günün yoğun geçmiş olabilir, hiçbir şey hazırlamaya vaktin olmayabilir. Paket gıdalar etrafta senin için çok kolay, elinin altında da olabilir bir anda böyle, hani. Belki birazcık daha sağlıklı seçenekler etrafta olsa ve o, hani, kolay ve, hani, böyle seni aslında yediğin zaman anlık, ımm, ııı, doymuş hissi verip aslında, aslında doydurmayan boş kalorili yiyeceklerden mesela uzak durarak bu süreci daha kolay atlatabilirsin. Ya, mesela fındık, işte, kuru meyve meyve ya da mesela <swallows> kalktın, canın, hani, bir şey yemek istiyor. Yoğurt yiyebilirsin mesela. Hem yoğurt senin uykuda kaliteli uyku uyumana, daha çok uykunun gelmesine de yardımcı olur ve hem de böyle a kalori olarak oldukça düşük bir besin ve besin değeri de yüksek zaten. Yani, o yüzden çok sağlıklı olur. Ya da bir havuç mesela. Havuç inanılmaz tokluk veriyor ve çok, gerçekten kalorisi düşük ve besin değeri yüksek bir yiyecek. Bu tarz şeyleri mesela dolabında, evinde bulundurursan, mesela, can sıkıntısı nedeniyle etrafta dolaşırken, mesela, hani, en azından seni rahatsız etmeyecek atıştırmalıklarla kendini tıkama metodunu da kullanabilirsin yani. Böyle küçük porsiyonlar hâlinde ayırmak, işte, gerçekten, hani, kocaman 1 tane havucu yemek anlamında demiyorum mesela. İşte dilimlere, b eee, kesip küçük, küçük böyle, eee, etrafta tutabilirsin mesela. Ama tabii ki de uzun süre kalmaz. Ama günlük en azından arada sırada dolaşırken, hani, yediğin zaman 1 ya da 2 havuç hem kalorisi çok yüksek olmaz hem de seni mesela kontrolü de elinde tutmanı sağlar. Aşırıya kaçmanı da önler. Ne dersin? Bu tarz, böyle ilk duyduğun zaman bi a belki biraz sıkıcı gelebilir ama çok sağlıklı ve geleceğe yatırım yapmak anlamında, hani, sağlık anlamında faydalı öneriler sence uygulanabilir mi senin tarafından?
Hı hı. Evet. Hı hı hı. Evet. Hı hı. A! Evet. Bilmiyordum. Evet. Hı hı. Evet.